آآ، على حسب نوع الموضوع اللي هو بيعمله مثلًا، لو حد آآ، أول مرّة مثلًا يتأخّر، آآ، مثلًا لأن أنا باقول لَك ليه كده، لإن أنا أصلًا في دور قيادي شوية، أنا يعني ش كنت شغال في آآ، مدير حسابات في شركة، ودوّة آآ، خلاني يعني أبقى مسؤول عن يعني تيم كامل، ولأن أنا باتسأل قدّام صاحب الشركة عن التيم وباتسأل عن تقييم كُل واحد، فأنا برضه بابقى يعني في نفس الوقت أنا بابقى خايِف على شُغلي وشُغلهم في نفس الوقت، ف آه، فالموضوع لو ب يعني باع باعمل توازن إزاي مثلًا. كانت عندي مثلًا آآ، بنت مُلتزِمة جدًا، ما بتتأخرِش خالص، على طول بتيجي بدري، بس لقيت لقيت آه، لقيت مثلًا آخر 3 أيام كده بقِت تتأخر. فطبعًا آآ، يعني اتصلت بيها في التليفون وقُلت لها تعالي عايِزِك في المكتب، يعني جات المكتب وقعدت معاها، قُلت لها يعني أنا إيه فيه إيه اللي بيحصل؟ أنتِ عمرك ما ما بتتأخري يعني، ده أنتِ مثال الالتزام والأدب وال والأخلاق، وعملت لها قهوة كده بحيث إيه نقعد نشرب أنا وهي ونقعد نتكلّم يعني، لأن حز عايِز أفُكّ الموضوع آه.
امم. ماشي. ماشي. جميل، امم. آه. أكيد، أكيد، و ماشي. حلو أوي. امم. امم. جميل. بتحسسها إن أنت إن الموضوع موضوع آه، يعني آآ، حد بي بي بيحَكي ب بتحَكي مع حد صاحبك أو حاجة زي كده يعني، بالضبط.
بالضبط. الله ينور عليك، علشان أنا هي البنت دي كانت شاطرة جدًا وكانت مُلتزمة جدًا، فأنا خايِف أقول لها أنتِ اتأخرتِ ليه، أنتِ مش معقولة تتأخري كده مش عارِف إيه، تأثر عليها وعلى نتايجها في الشغل، لأن هي كانت نتايجها كويسة جدًا. وفعلًا لمّا باطلب منها حاجة كانت ب يعني بتيجي أ قبل ما أطلبها، ك كانت الصراحة بنت شاطرة أوي. حبّيت أفهم منها وأعرِف منها إيه ال مش متعودة تتأخري يعني، إن تأخيرك ده يعني بوّظ آآ، حاجات كده. وباقول لها مثلًا إن أنا ب يعني ب إيه فيه حد صاحب جديد، إيه بتسهري تتكلّمي في التليفون، هتتجوزي طب فرحينا وبتاع. لقيت إن آه، لقيت إن هي كانت عندها مشكلة مأثرة عليها فترة يعني مش بتخليها تنام كويس، فطبعًا آه، فطبعًا البنت دي يعني لأ اديتها إجازة وطلعتها إجازة مثلًا يومين كده بحيث إيه؟ تعرف تحل مشكلتها.
ماشي. امم. آه. بالضبط. جميل أوي. امم، امم طبعًا. أيوه أيوه أيوه، أيوه. امم. حلو جدًا. امم.